D'accord.
Et ça disait, heu, en en question, heu: «Les filles, est-ce que pour tant d'argent vous descenderiez dans la l'es l'escalier, quoi?» Et heu et je dis que bah bah, bien sûr que non quoi. Tu sais pas ce qu'il peut arriver et il y a un mec qui a dit mais tu vois, il y a il y a un mec qui disait: «Si seulement elle savait à quel point c'est aussi dangereux pour les mecs cet escalier». <laughs> <laughs> Mais c'est ça. <laughs>
Dans l'escalier, ouais. Non mais t'inquiète pas, moi je descends pas l'escalier non plus, hein. <chuckles> Mais bien sûr, t mais moi non plus je le prends pas l'escalier, vous êtes folles ou quoi? Enfin <chuckles> C'est c'est pas parce qu'on est un mec qu'on est immunisé hein. C'est <chuckles> les mecs ils sont les mecs qui sont à 8-20 hein, heu, c'est pas parce que tu es une femme ou un mec. Tu pourrais être un chat, c'est pareil hein, c'est <chuckles>
C <chuckles> c'est clair. Tout le monde y passe à ce niveau-là, dans cet escalier-là. <laughs>
Ah ouais, non, mais tout le monde y passe à ce niveau-là donc, heu, c'est même optique hein donc heu, c'est
Ah non, c'est clair. <laughs>
Non, non mais c'est non mais OK, il y a, enfin, oui bien entendu, il y a des différences et oui, les femmes, bah forcément, elles sont plus prises pour cible parce que «plus simple» entre guillemets.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais.

C'est ça parce que il y a 20 il y a 20 ans, 30 ans, est-ce que c'était tu vois, est-ce qu'il y en il y en avait moins de portables? Moi je me rappelle dans ma ville, il y a il y a il y a une place, c'est ça s'appelle place de la mairie et il y a un manège là-bas et c'était toujours c'est l c'est le rendez-vous, 14:00 au manège, et tu avais toujours une foule de gens devant le manège et et heu, on bah, on venait au rendez-vous en fait, tu vois?
Ouais. Ouais. OK. Oui, voilà. Oui, bah pour voir les copains et les copines, quoi.
C'est ça, mais aujourd'hui, c'est, heu, «Tu es où?» heu, je mach tu vois, c'est il y a plus, enfin, il mais déjà, on n'avait pas de portable, on arrivait à se capter, on arrivait à se voir, à traîner, à discuter, à échanger, enfin, tu vois?
Bah, après je sais pas moi, quand quand on voulait voir les copains, c'est vrai que tu allais à un endroit, mais après c'est plus simple quand tu es dans un village, tu vois?